Yani bence özlem yok. Kesinlikle yalnız kalma korkusu. Onun da bana sürekli işte, "Sen tek başına ne yapacaksın? İşte, kiralar zaten çok pahalı? Nasıl tek başına ödeyeceksin?" gibi söylemleri beni çok etkiliyor. Mesela bir kere ben bütün eşyalarımı toplamıştım. İşte, bavula koydum. Bir tane arkadaşıma gittim, bıraktım. Dedim ki, hani, "Bu sende kalsın, ben bu ara ev bakacağım." Hatta gittim ondan sonra ev de buldum. Depozitosunu falan verdim. Ve ondan sonra, eee, tekrar konuştum. "Ben" dedim, "Ev tuttum." böyle böyle. Ve gene başladı, işte, "Sen tek başına bunu nasıl ödeyeceksin? Ailene de para gönderiyorsun, zorlanacaksın." dedi ve ben hemen ikna oldum. <chuckles> "Tamam." dedim, "Ben depozitomu geri alayım." Allah'tan depozitomu geri aldım ve gine vazgeçtim. Bavulumu da gittim geri aldım.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı, a anladım. O zaman anladığım kadarıyla bu durumda kendinde, eee, bavullarını toplayıp o evi terk etme cesareti bulmana rağmen daha sonra ekonomik sebepler diyebilir miyiz? Yani ekonomik sebeplerden birazcık da döndün. Peki ekomi ekonomik sebeplerin yanı sıra duygusal olarak ne hissediyorsun? Yani ekonomik olarak bir sıkıntın olmasaydı geri döner miydin sence?
Hı hı. Yani, eee, şimdi düşününce aslında ekonomik koşullar beni bayağı etkiliyor. Dönmeyebilirdim çünkü tamam ne kadar zor olsa da ayrılmak, benim buradan bir şekilde çıkmam gerekiyor ama, eee, sanırım %60 kısım %60'lık kısım şey, ekonomik koşullar yani belki biraz para biriktirip mi çıksam acaba, öyle mi yapsam?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Aslında eğer bu konuda sadece seni bu ilişkiye karşı tutan şey ekonomik durumlarsa, eee, evet, ekonomik durumunu iyileştirdiğin zaman bunu tekrardan düşünebilirsin. Ama bu konuda ben, eee, şunu da düşünmeni istiyorum. Ekonomik durumlar bir yana, gerçekten bu ilişkide seni en çok çeken, eee, duygu ne? Yani bu duygu acaba o kişiye olan bir bağımlılık olabilir mi ya da o kişiden zamanında aldığın sevginin, eee, bir şekilde tekrar geleceğini ümit etmen olabilir mi?
Hı hı. Hı hı. Eee, şimdi düşününce belki ilk zamanlarda dediğin gibi çok iyi olduğu için ilk 1 ay ona ona tekrar erişmeye çalışıyor olabilirim. Eee, yalnız kalma korkusu var, ekonomik nedenler var. Ondan sonra, eee, yani en büyük etken yalnız kalmaktan korkmak bence. Ve bir de o şeye de alışıyorsun, kaos ortamına alışıyorsun. Yani aslında bir yerden sonra büyüyen o kaos ortamını istiyor gibi ya, ben öyle bir şey düşünüyorum. Çünkü 2 günde 1 kavga ettiğin için o ondan da mahrum kalmak, yani çok saçma gelir ku gelebilir kulağa ama sanki böyle bir şey de var gibi yani ondan da ayrılmak istemiyorum gibi. Al alışkanlık var.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. Hıı.